Ừm. Cái này á thì bây giờ á do là một phần á là do tính tò mò này, thứ hai nữa là có thể là do là cái cái cái việc này bạn làm quá thường xuyên nên bây giờ nó trở thành cái thói quen á, là khi mà mình không vô mình xem thì mình cũng hơi có gì đó thiếu thiếu. Thế này nha, ờ, cũng là do bạn đang hơi có nhiều thời gian rảnh á, giống như hồi nãy bạn chia sẻ, khi nào mà bận là ít xem hẳn luôn. Đó, thì điều tiên á nha, đó là mình sẽ ờ, bạn có thể thử một cái phương pháp nhỏ, đó là, ờ, ở trong những cái trang cá nhân ở bên ví dụ như là mình ví dụ như Facebook nha, nó sẽ có một cái tính năng đó là "Hạn chế". Đó, mình không có phải theo kiểu là bạn chỉ cần đúng rồi, bạn chỉ cần h bấm hạn chế một chút xíu để nó không có hiển thị những cái bài đăng của họ lên. Ờ, không biết là hai bạn đã, ừm, giống như kiểu là, mình đã bỏ f follow, bỏ theo dõi nhau ở trên, ơ, mạng xã hội chưa ha?
Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi đó. Chính xác. Ừm. Đúng rồi. Hạn chế. Đâu có bao giờ theo dõi nhau đâu. Mình vô vô coi thôi. Đúng rồi.
Chưa không kết bạn gì luôn? Thế là chia tay là ờ. Thế thì cái này
Từ xưa, từ lúc quen cho đến lúc không quen là không không có cần không có kết bạn gì hết, chỉ thích á thì vào tr trong tài khoản người kia xem luôn chứ đâu chứ hông kết bạn gì hết. Hông kết bạn, hông follow gì hết. Đúng.
Trời đất ơi! <laughs> Là từ đó giờ hiểu, hiểu, hiểu, mình hiểu rồi ha. Thế này thì bây giờ nếu mà như vậy thì, ờ, bạn, ờ, có một cái nó sẽ hơi, ơ, nó sẽ hơi khó cho bạn ấy nha, tại vì nó hình thành thói quen rồi. Nếu mà bạn không kiểm soát được thì chắc là bạn sẽ vô bạn bạn bạn bỏ thôi, đó là bạn vô bạn chặn luôn đi, vô trang cá nhân á, bạn chặn ổng đi.
Đúng rồi đó. Ủa chi vậy? Chặn chi?